Mhm. Ja genau, so das merke ich ja dann. Dann merke ich so zum Beispiel, es geht jetzt nicht nur um die Angst, was zu verpassen, sondern es geht zum Beispiel darum, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, mich ähm, also um soziale Kontakte zu kümmern. Entweder um Ruhe genau. Bei mir kommt's eben jetzt heute ist das Bedürfnis, mehr zur Ruhe zu kommen. Aber es könnte ja auch sein, dass ich dann das Bedürfnis habe, zum Beispiel mehr soziale Kontakte. Und dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, ich lade abends noch irgendwen ein. Ne, dann kann ich ja 'ne andere Strategie finden. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe nicht auf das große Event mit den ganzen 12 Leuten, weil das wird mir zu viel, dann weiß ich, um das Bedürfnis muss ich mich kümmern. Okay, dann lade ich noch jemand ein oder treffe mich morgen mit jemand oder so.
Mhm. Mhm. Äh, zur Ruhe ah, okay oder eher zur Ruhe zu mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay, dann wägst du quasi auch so 'n bisschen ab für dich. „Was ist gut für mich? Was tut mir jetzt in dem Moment gut? Weil ich habe ja das und das so vorher gemacht, äh, bin ja bisschen geschafft", ähm, und du versuchst dann, das Beste quasi für dich so rauszu zu finden. Ja, ist doch gut. Na, klingt doch echt sehr positiv eigentlich, so.
Ja. Ja. Genau. Mhm. Genau. Ja. Ja, un Ja. Und was ich halt noch mache, ist natürlich, dass ich dann auch, ähm, jetzt da nicht die ganze Zeit aufs Handy gucke. Ich meine, die posten natürlich dann Storys dass ich jetzt nicht die ganze Zeit am Handy sitze und denke: „Oh, schon wieder so 'n tolles Foto und schon wieder so 'n tolles Video und was verpasse ich?“ Sondern dass ich halt jetzt wirklich auch die anderen Sachen mache, die ich die ich eh machen wollte und dann vielleicht mal morgen die Storys angucke und mich dann darüber freue oder vielleicht noch mit Freunden mich sogar treffe und mir persönlich was anhöre.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, gibt's da Freunde von dir, die dann, äh, das so erwarten von dir, dass du dann, äh, wenn die jetzt was posten, dass du das anguckst sofort? Oder sind die da so eher oder kulant, ähm, und sagen: „Hey, ist schon okay wa ob du das jetzt heute oder morgen anschaust“, weil es gibt ja so die de den Typ Person, die das ja gerne so sofort gerne sehen, dass du jetzt das angeschaut hast, weil bei Whatsapp gibt's ja diese diese Häkchen, wo man dann sieht: „Ah, okay, die hat das jetzt gleich angeschaut“, weil es gibt ja auch diesen Typ Mensch, ne? Deswegen frage ich.
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Mhm. Hm, ne, da würde ich Gott sei Dank sagen, dass ich da, ähm, <giggles> ganz entspannt bin oder auch meine Freundinnen ganz entspannt sind. Also die haben wir haben da wir sind aus dem Alter raus, wo's diesen Gruppendruck gibt. Das vielleicht ei <chuckles> Gott sei Dank.
Nicht. <chuckles> <giggles> <laughs> Okay, ja, kenn ja, du sagst es, <laughs> diesen Gruppendruck. <chuckles> Okay, ja.
Ja, wirklich. So: „Du hast kein Like dagelassen. Wieso hast du meine Story nicht gelikt?“ Ne, ne, ne. Also <giggles>
Ja, genau. <giggles> Das finde ich jetzt so übel, dass man das sofort sieht, so, äh, ob das angeschaut wurde oder nicht oder d äh äh, Stra dass man da Strategien entwickeln muss, damit man das nicht sieht, so sofern diese Freunde dann so
Mhm. Ja genau, man kann das glaube ich ausstellen. Bei Whatsapp oder so kann man das ausstellen, aber da muss man echt gucken.
Ja, od oder anders anschauen. Da da da ma da muss man nicht drauf klicken, so glaube irgendwie. So so auf oberflächlich. <giggles>
Ah ja, genau so was. Ja.